Eh, infatti, non non l'ho provata devo essere sincera, però vedo che sta spopolando. Ad esempio mia sorella mia sorella l'adora tutte queste maschere per il viso, le mette su. Ehm, però, mhmm, io non non ho proprio questa questa abitudine o questo pensiero, capito. Magari sì, lo vedo, ogni tanto effettivamente dico: "Cavolo, magari ho la pelle un po', uhm, secca" ma perché ho la pelle molto sensibile soprattutto in inverno, però non uhm, non è la mia massima mhmm, cioè non è un impegno costante ecco, magari dovrei però.
Mh-mh. Vero! Okay. <chuckles> Mh-mh. Secca sì. Mh-mh. Sì. Sì, sì. Mah, finché finché va bene poi se ne riparlerà, <chuckles> perché io son come te, quindi, meno sbattimento possibile. <chuckles>
Mh. Ma sì. Ma sì, tranqui vivi e lascia vivere. sì, io ho pure ho una vita abbastanza tranquilla, easy, gli animali ehm, la pizza come coccola ogni tanto, ehm, ma soprattutto dico, ehm, nessuna interferenza da persone non richieste, quella già è una cosa una legge basilare. È tanta roba, ma tanta.
Esatto. <chuckles> Mh-mh. Easy. <chuckles> Caspita. <chuckles> Mh-mh. Brava. Tanta roba, esatto. Facciamo una petizione per scriverla nella Costituzione. <chuckles>
già la hai la mia firma. Ti ringrazio per questa conversazione. Ciao.
<chuckles> A te. Ciao, cia ciao. <chuckles>